Mhm.
Da da sind immer einige aus dem Westen immer erstmal skeptisch. Weil es gab ja mal dieses Gerücht- was, äh, nicht mal wissenschaftlich belegt wurde- dass Glutamat, äh, ähm, irgendwie schaden sollte oder krebserregend sein sollte. Aber was in der asiatischen Küche halt f total gängig war. Und da zum Beispiel die ja, so so so die Masse einfach so richtig anfällig immer ist so. Da merkt man einfach so, du kannst jeden Müll erzählen, ne? Und, ähm so, da wenn so, du könntest innerhalb von Sekunden wirklich so Panik schüren. Weil, äh, Menschen einfach direkt so glauben, ne? Ähm, das war zum Beispiel auch so bei dieser ganzen Bubble Tea Geschichte so, als u erzählt wurde, Bubblet Tea, äh, ist krebserregend, aber dann weißt du, dann hat die Wissenschaft
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Kann kannst mhm, klar. Äh, i i Ich kann dir folgen, aber g gibt´s denn irgendwa also so 'ne so 'ne so 'n Rezept, so was was du denn äh, zum Beispiel jetzt, du sagt ja du sagst ja schon, diese diese dieses Suppengewürz vielleicht, so dieses mit Glutamat, äh, höre ich da raus? Ähm, diese Würze, äh, oder d Glutamat ist ja kein Würz das ist ja kein Gewürz. Ah, ist es ´n Gewürz? Okay.
Ja, Glu Glute also, all die einzigen Gewürze Doch, doch. Es gibt das als Gewürz. Du musst das beim Asiamarkt kaufen. Das ist dann so wie das sieht aus wie Salz. Also das ist dann so weißes Pulver.
Okay. Mhm. Ach. Oh, okay, das wusste ich nicht. Okay, das ist ja interessant. Und, wie schmeckt es dann? I ist es salzig oder
Ja, ja. Ja. Äh Ne, d Glutamat ist ja so das schmeckt dann so
Ich kenn's nur vom Suppengewürz.
das k Ja, n das k kribbelt dann ´n bisschen besser auf die Zunge so, das ist so intensiver. Das das das soll ja im Endeffekt das Essen irgendwie so
<laughs> Okay. Mhm.
ähm, herzhafter schmeckt dass es herzhafter schmeckt, ne? Und du machst also die einzigen Gewürze, die du in gebratenem Reis reinmachen musst, ist in im Endeffekt, äh, weißer Pfeffer, Glutamat.
Mhm. Okay. Ah, okay, weißer Pfeffer.
Dann brätst du dann brätst du die Eier an. Schmeißt das Reis rein, schmeißt die das, was du an Gemüse da hast, was du an, äh, Fleisch da hast. Zum Beispiel 'ne gute Kombination ist, äh, Erbsen, Karotten
Mhm. Mhm. Das wollt ich jetzt mhm. Mhm. Wow, okay. Also viel Gemüse. <laughs>
Karotten, sch ja, Karotten, Schalotten und, ähm, Mais mag ich auch. Und dann, äh, kei ja p Fleisch kannst du Hähnchenfleisch benutzen, Hackfleisch, Schweinebauch ist auch lecker.
Mhm. Ja. Ja. Ja. <giggles> Du hattest es ja vorher schon genannt mit äh, mit dem Wok. Okay, das hätte mich ja eigentlich schon darauf bringen können, dass du so in die asiatische Richtung ging äh
Genau. Ja, genau, und dann schwenkst du den Wok.
isst. Mhm mhm.

Schwenken so richtig so, weißt du? Auf hoher Temperatur. Und dann, ähm, die Sojasoße rein, bisschen Sesamöl, oben Chiliöl.
Ja, ja. <laughs> Okay, dann schmeckt das. <giggles> Ah, okay. Ah, Sojasoße ist auch so 'n, äh, das gehört auch mitunter in in in ein Gericht, ne? In dieses in dieses asiatische Gericht.
Sojasoße?
Mhm.
Mhm.
Ich habe mir auch angewöhnt, mal Sojasoße immer zu Hause zu haben, ähm, um weil wir auch, äh, teilweise vegan uns ernähren
Ah, okay. Mhm.
um das, äh, zum Beispiel so vegane Fleisch in Anführungsstrichen Fleisch, dann 'ne gewisse Würze bekommt. Und dafür nehmen wir zum Beispiel auch Soja.
Ja. Ja, verständlich. Also Soja ist ja auch vegan.
hat 'n Weilchen gedauert, bis wir da mal auf diese Idee gekommen sind. D durch Ausprobieren halt, ne? Okay. Wann we wenn du das Gericht heute neu anrichten könntest, was würdest du verändern, was lassen und warum?
<chuckles> Ja. Hm. Ich würd sa also, ich sage ehrlich, über die Jahre habe ich es schon perfektioniert eigentlich. Ich mir fällt gerade nix ein, ehrlich gesagt, wie ich das noch, ähm, ja, so noch besser machen könnte. Ja, ja, also so da steckt ja so mein asiatischer Background drinne, ne? Und deswegen, äh, ich äh
Okay. Okay. Noch besser machen könntest. <laughs> <giggles> Aber nicht, dass du dich mal mitpok mit kochst ausversehen, so <laughs> so: „Hups, <laughs> kann ich mich nicht mehr umrühren”. <laughs>
<chuckles> Nein. <chuckles> Ich mei <chuckles> ich mach's halt, n <chuckles> Ich mach's halt nicht, wie meine Eltern, also so, ich das ist da steckt schon mein eigener Twist drinne, so, ne? Und ja, das also da das Gericht spiegelt schon so irgendwie wider die Küche meiner Eltern, das schnelle Essen nach der Uni, ne? Und die späten Nächte, an denen man auch noch mal einfach Hunger hatte so, ja.
Mhm. Okay. Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, und dann aufmerksamer man ist, ja. Genau, zum Lernen noch.
Und und a und aus dem wenig, et also aus dem wenigen, was man zu Hause hat, was Gutes zu machen, weißt du?
Mhm. Ja, das das ist ja noch nachhaltig, was du da sagst. Das ist ja echt was Gutes, auch Essen nicht wegzuschmeißen, sondern
Ja. Ja.